Kavga ettiğin kız da olabilir, ka rakip sınıftan birisi de olabilir. Siz 3'ünüz nasıl denk geldiniz ve karakterleriniz hakkında da bilgi verir misin? Hani, birimiz şımarığızdır, birimiz, ııı, d alçak gönüllü, kimimiz kavgacı.
Ha ha. Evet. <chuckles> Tabii. Ya şöyle, aslında dershanede tanıştık zaten 3'ümüz de. Eee, farklı sınıflar. Yok yok, okullarımız farklıydı. Dershanedeyken aynı dershaneye gidiyorduk. Orada sınıfta tanıştık ve garip bir şekilde, hızlıca 3'ümüz böyle hemen kaynaştık ama 4 değil. Yani 4. kişi hiç dâhil olamadı. Böyle, eee, tek bir olay da değil, hani bir, eee, hayatın bir zorlaması. İşte yan yana s hani, şey, sıralara koyar da mecburen tanışırız, öyle de olmadı. Farklı sınıflardaydık. Ama, böyle, hani, eee ,ara ara muhabbet ede ede bir baktık, çok yakın aslında arkadaş olduk. Zaten, eee, en güzel olay da, yani, bir ben sadece o sene oradaydım. Bir sonraki sene başka bir şehre taşınmak durumunda kaldık. Bana her ay, böyle, mektuplar, kargolar falan gönderiyorlar. Sanki sevgilileri.
Aynı okula mı gidiyordunuz? Hah. Evet. <giggles> etmeden. Süper. Hı hı. Evet. A! <giggles> Hı hı. Sen o zaman alacağını Süper. Sen alacağını almışsın o şehirden o hâlde.
Ya, gerçekten öyle. O yani çok hızlı bir şekilde çok yakın arkadaş olduk. Birbirimize çok hızlı şekilde sırlarımızı açtık. Yani her şeyi paylaştık, destek olduk. Böyle, eee, 1 yıl ama sanki 5 yıl gibi bir zaman geçirdik diyebilirim o dönem. Evet.
Ha ha. Ya Cidden şahaneymiş. Ama burada şunu da merak etmeden, eee, yani, sormadan edemeyeceğim. Eee, şimdi o yaş grubunda daha çok şey oluyor ya, okulun en havası havalısıyla, en güzeliyle arkadaş olayım, eee, eğilimi oluyor ya. Yani okul dediğim, ortamın, sen dershane olarak anlayabilirsin. Böyle, arkadaş olurken yani aynı sırada da oturmamışsınız, aynı sınıfta da değilmişsiniz. Nasıl denk geldiniz ki? Bir arkadaş ortamında, işte, birisi sizi tanıştırdı, sonra ondan uzaklaştınız, siz mi arkadaş oldunuz?
Ha ha. Ha ha. Evet. Hıh. Doğru. Ha ha. Ya şöyle, eee, zaten hani biz 3'ümüz, eee, arkadaş olduktan sonra zaten dershanenin favori 3'lüsüydük, ya herkes öyle diyordu. Ondan önce de, ya ben zaten çok atak biriyim, ne zaman bir yere, bir ortama girsem genelde herkesi tanıyor olurum. Üniversitede de böyleydi. "Belediye başkanı"ydı lakabım, öyle söyleyeyim sana. <chuckles> Herkesi tanıyıp el salladığım için. <chuckles> Ya
Hı hı. <chuckles> Süper. Süper. Muhtar muhtar da diye bilirlerdi. <chuckles> Ünvanı yüksek vermişler, genelde muhtar falan derler öylelerine.
Yok yok, yani, böyle, okula girdiğim andan sınıfa gidene kadar sürekli el salladığım için birilerine adım öyle kalmıştı. Lisedeyken falan da öyleydi. Yani herkesle hemen tanışır, kaynaşırdım. E, diğer arkadaşlarım da öyle. Çok sıcakkanlılar. Hâliyle çok hızlı bir şekilde böyle yani ortamların içinde, işte der şeyde, kantinde, işte etüt odasında falan, böyle, karşılaşıp 2 3 muhabbet, 2 3 muhabbet derken bir baktık sürekli vakit geçiriyoruz. Çok hızlı bir kaynaşma oldu 3'ümüz arasında.
<laughs> Süper. Hı hı. Hı hı.